Sí, me me enseñó, claro, mi hijito, así tiene que echarle la sal y que no sé qué en este momento, y me enseñó. Era muy bueno, pero, te voy a decir una cosa, eh, la verdad me enseñó muy bien, pero me atrevo a decir que n yo el viejo la sabe mejor que yo, la sabe, no, el viejo tenía muy buena mano, no, no
O Ajá. Eh. <chuckles> Tenía buena mano el amigo. <laughs>
sí, tenía buena mano, yo, a lo mejor la la la sé hacer bien y me sale muy buena, pero no le llego. Ahí mi sobrino, que también, este, le gustó y mi y y mi y mi papá también le enseñó. Yo creo que mise mis mis sobrinos sí sí sí se sí se da un quién vive, o sea, sí se se asemeja mucho ahí con con el viejo. Y y mi cuñado, este, el el esposo de mi hermana, bueno, ese no no no le enseñó mi papá, pero también tiene buena mano, lo
Okey. Sí. <laughs> Okey. Okey, okey. Ujú. O sea, sí sí están, sí nutriendo la sangre, ¿no?
Sí, sí, sí, lo traen ahí, tienen ahí, este y a veces cuando están ellos, mira, yo yo yo a veces me me hago conchita de que cuando está mi mi sobrino y mi cuñado, sorry, a avientatela tu, le <chuckles> a él también.
<laughs> Sí. <laughs> A ti te queda más buena, nunca falta, ¿no? <laughs>
Sí, sí, sí. "No, que tú estás más pesado que yo, hombre, acá ana ánimo". <chuckles>
<laughs> Oye, ¿has vivido fuera de de donde vives?
Sí. Sí, claro, he he tenido la oportunidad de de vivir en Tijuana, en Monterrey, en en en en la Ciudad de México.
Ah, okey. Y y va va la pregunta, perdón, va la sí, va la pregunta porque, eh, cuando estabas fuera, ¿qué tan frecuente preparabas una carnita, o, qué tanto te la comías? Y q y quiero saber si se te hace que era más importante cuando estabas fuera.
Pues, quizas, sí. Sa sabes que sí, yo procuraba todos los fines de semana, ¿eh?, todos los fines de semana, este, y y buscaba, por ejemplo, e en Tijuana, que que que dijera, este, carne asada, perdón, que carne de Sonora, este, porque soy de Sonora yo. Ento Sí. Entonces, este, que porque la lo que se haga aquí en aquí, pues, manejamos buena carne.
Okey. Okey. Perfecto. Sí. Mm, sí, eres de Sono okey. Sí, no, no, no, se sabe que lo mejor carne de México es de de allá de Sonora.
Sí. Porque fíjate que Monterrey tiene muy buena carne, la a diferencia de acá en mo Monterrey encuentro buena carne, pero en resta en lugares, o sea, que te cuesta una una feria, por así decirlo, más más exclusivos. La diferencia aquí a aquí en Sonora, acá donde soy yo, eh, casi, casi en cualquier taquería, cualquier taquero a la esquina te vas a encontrar buen taco, pues, hay buena carne, donde, ahora sí, donde sea, yo considero que esa sería la diferencia.
Mm, más más fino. Sí, más exclusivos. Okey.